बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चे 2 ही अच्छे हैं।
बच्चे 2 ही अच्छे, बहुत बड़ा स्लोगन चला था ये दो हज़ार पंद्रह के अराउंड और इसपे ना स्लोगन जब लेकिन कई लोगों ने इसको मानने से स्वीकार नहीं किया और जब लेकिन उन सरकार ने बहुत कदम उठाए थे इसको लेके और कहीं न कहीं मतलब 20-25 प्रतिशत ये कम भी हुआ था।
हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। सही बात है।
लेकिन अब यही है ना ,हमारा देश ऐसा है जब आपके पेट में कुछ रहेगा नहीं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि गरीबी क्या चीज़ होती है। हाँ जी।
हुँ, हुँ। जैसे उ, हुँ। पता नहीं जैसे एक वादा और करा था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे जो हमारा होता है, जो बीज मिलते हैं किसानों को